Vậy thì thì bạn, ờ, mà làm làm sao bạn có thể nhớ cái chuyện đó, ý là tự động vậy hả? Cứ sáng thức dậy là sẽ nhớ hả?
Ờ hứm. Tự động kiểu vậy á tại vì mình nằm 2 cái cái, ơ, cái nệm nó cũng mỏng á, nên là sáng dậy, ơ, kiểu, ơ, cái thấy cái lưng, ơ, mỏi mỏi là biết à.
Ờ. Ừm. À! Ê, mình nghĩ là cái việc, à, chăm sóc sức khỏe nó còn đến cả cái việc, ờ, tự chăm sóc giấc ngủ á, nó hông riêng ăn uống và vận động á. Mình nghĩ là bạn có thể, a, suy nghĩ về chuyện có một cái nệm, a, tốt hơn nha.
Ừm. Ừm. Ờ, vậy chắc phải sẽ mua một cái nệm khác, tại vì, à, kiểu, kiểu, a, mình, ờ, ờ, mấy nay mình, kiểu, ơ, thấy cứ cứ ngủ, ơ, kiểu, ngủ hông, a thực ra ngủ ngủ đủ, tức là, kiểu, a mười một nếu mà mình ngủ 11:00 á thì s mình sẽ dậy lúc 6:00-7:00 là vừa đủ tầm 7-8 tiếng, nhưng mà kiểu ngủ hông, ưm, không đã á thì nó sẽ hơi, ờ, hơi mệt á, có khi là do mình hông có nệm.
Nó sẽ giúp bạn tốt hơn á. Ừm. Giấc ngủ á. Ừm. Ừm. Ừm, ừm. Không đủ là mệt, đúng hông? Đúng rồi, đúng rồi. Đúng, đúng, đúng. Nên mình mới gợi ý bạn là, ờ, bạn, a, chăm sóc cái giấc ngủ của mình á, xem xem là khi mà mình ngủ tốt hơn á thì nó sẽ đỡ hơn rất là nhiều á. Nó cũng giảm stress, ơ, giữ tinh thần tốt luôn á, chứ hông đơn giản đâu.
Ừm. Ừm. Ừm, đúng rồi, chính xác luôn. Bởi vậy phải chú ý đến giấc ngủ.
Giấc ngủ á. Hừ. Tui mà ngủ hông đủ là ai mà khều tui là tui quạu liền, tui, kiểu, không làm gì tui cũng quạu luôn. <chuckles>
À. Nó giống giống kiểu mấy đứa mấy đứa sáng sớm, kiểu, à, chưa uống cà phê
<laughs> Ừ, ừ, ừ. <chuckles> Nó nó nó còn tệ hơn, ờ, đúng hông? Ừ, đúng, đúng, đúng. Nên mà ngủ ngủ mà hông hông tốt á, hông có chăm sóc tốt á là coi như ăn uống vận động gì cũng thua luôn á. Kiểu lúc đó cũng hông muốn ăn á, kiểu, mệt, hông muốn ăn nè, rồi xong rồi có miếng sức nào đâu mà tập thể dục. <laughs> Kiểu vậy.
Kiểu, a, ăn ăn ăn, a, khó ở á. Ờ. Ừm. Ừm, đúng rồi, chính xác luôn, nên là phải chú ý đến nữa, tới, a, giấc ngủ chứ hông là sáng dậy cũng chả có sức để mà làm gì đâu.
Đúng. Ừm, ừm. Đúng rồi. Nên là, ừm, ngoài câu chuyện ăn uống vận động ra là phải để ý tới, ơ, s sức khỏe giấc ngủ nữa. Vậy phải ngủ tốt nữa.
Ừm. Ờ, ngoài ra mình còn phải để ý tới, a, kiểu, a, sức khỏe tinh thần của mình nữa.
Đúng rồi, đúng rồi. Đừng có làm việc quá nhiều.
Đúng, đúng hông? Kiểu, ơ, đi là, ưm đúng rồi, đi làm làm việc nhiều nè, stress nè, a, áp lực từ sếp nè: "Tại sao cái này em chưa gửi báo cáo cho tôi, tại sao 11:00 đêm em không nghe nghe tôi, ơ, gọi điện?"
Đúng rồi. Ừm, ừm. Ừ.

<chuckles> Ừ, ê, có nhiều người thèm đường đến mức đó đó, thèm đồ ngọt dữ dội á. Nhưng mà có cái nào mà đó ừ, trước đó đó có cái thói quen nào mà, kiểu, bạn, à, xấu rồi xong bạn bạn đổi thành một cái thói quen nào tốt hông? Kiểu vậy.
Mà nếu mà thèm đường ừm hứm. Ừm hứm. Ờm, mình, à, hồi đó, mình hồi đó là, kiểu, ơ, ờ, thức thâu đêm, đúng, nhưng mà có bị cái á là mình ăn xong là mình lên phòng ngồi.
Ai cũng có một thời tuổi trẻ, thức thâu đêm. <chuckles> À.
Hiểu hông? À, kiểu, ăn no bụng xong rồi lên phòng ngồi, a, ngồi ngồi ngồi phè ra, bấm điện bấm điện thoại, bấm máy tính á, làm việc đồ á, thì cái bụng mình nó bịnh b ừ, đúng rồi, bụng bự, mình to ra, rồi còn đau cột sống nữa. À, h hổng được hổng được, rất là tệ luôn. Sau sau sau này khi mình đi làm nhiều rồi á, tự nhiên cái một hôm buổi sáng ngồi dậy đi làm kêu: "Ui cha, sao cái lưng nay đau thế nhỉ?" Ừ, mà bạn biết lúc đó lúc đó mới 25 tuổi thôi nha.
Thì thì ờ. A, ờ. Xong bụng bự. <laughs> <laughs> Ờ, xong <laughs> Chung Ừm. Sao đau lưng quá, <chuckles> đau hết cả người. Ô! <laughs> Ê, lão hoá sớm. <chuckles>
Chết rồi. <laughs> Xong rồi ừ, nay 27, nay mình hăm bảy rồi thì, ờ, phải phải, a, kiểu, ch chỉnh đốn lại á, ăn thì ăn xong, OK, có thể ngồi, nhưng mà không được ngồi, kiểu, ờ, ngồi, ờ, còng lương xuống sau đó gác chân lên bàn, bấm máy tính.
Rồi, xong bạn làm gì? Ừ. Ừm, OK. Ê, nói xong cái tui phải chỉnh lại thế ngồi nè, trời đất ơi á! <chuckles>
Ờ. Kiểu, tự nhiên thấy, ủa, sao cái lưng nó ngứa ngứa, n ngứa ngứa khó chịu? Ta phải chỉnh lại mới được.
<laughs> Ờ, rồi sao? Rồi bạn làm gì với nó? Ý là cái lưng nó đã, a, kêu báo động rồi, ờ, nó đã lên tiếng, ờ, than than thở rồi thì, ờ, bạn mới, ơ, bắt đầu, ờ, chăm sóc tới nó, đúng hông? Rồi bạn làm gì với nó?
Thì, à À, à há. Đúng rồi, chính mình, à, kiểu, ờ, vẫn, a, kiểu, cố gắng là khi mà mình thấy mà mình, à, kiểu, ngồi mà còng còng lưng xuống á, mình, à, chợt ờ, nhớ lại mình, à, lại chỉnh thẳng lưng lại. Rồi buổi t đúng rồi. Rồi buổi tối đi ngủ á, thi sáng thức dậy á thì, ờ, cố gắng là kh không, kiểu, kiểu, thức dậy sớm một xíu á rồi đặt một cái, a, cái gối nhỏ nằm trên lưng á, rồi nằm đó cỡ, ờ, 2-3 phút á cho cái lưng nó thẳng lại.
Ờ. Ừm, ngồi thẳng lên. <chuckles> Ờ. Ừm. Ừm. Ồ!

Ừ, kiểu, ha hay ủa, anh ơi anh sống giờ Mỹ, em đang ở Việt Nam anh ơi. <laughs>
<giggles> Đấy, đấy, thế thế thì làm nào những lúc đấy? Kiểu, ờ, giờ sếp la rồi stress quá rồi làm sao?
Sếp la thì, à, ờ, đập bàn thì cũng hơi quá, mình, à, kiểu, ơ, vỗ vai sếp rồi, ờ, mình, ờ, ờ, vuốt má, vuốt vuốt vuốt má sếp thôi. Nói giỡn chứ, ơ, ờ, kiểu, wo, nếu như mà kh vô lý quá ừ, đó, trong tưởng tượng thôi, chứ vô lý quá thì mình nên nói chuyện lại với sếp. Chứ, ơ, 2:00 sáng, a, mình đang ngủ mà, chứ, ơ, c ai ai làm giờ đó đâu trời.
Lật bàn nghỉ việc? Ừm. <chuckles> Vỗ vai luôn! Dữ dội! <chuckles> <chuckles> Đó là trong tưởng tượng, đúng hông? <chuckles> <chuckles> Ừm, ô kê. Ừm. Ừm, quá mạnh mẽ. Thật khâm phục, tôi thật khâm phục bạn, tôi không làm được như vậy. <chuckles> Tôi mà sếp ăn hiếp tui quá thì tui, ơ, xin nghỉ việc. <giggles>
<chuckles> <sniffs> Đừng đừng đừng có bắt đừng có bắt chước đừng có bắt chước cái kiểu vỗ vai với vuốt má là được.
<chuckles> Tui mà sếp ăn hiếp tui quá là tui nghỉ việc, à, xin chia tay sếp em tìm công việc khác. <chuckles> <sniffs>
Vậy là sếp bạn, à, vẫn còn hiền chán, đúng hông?
Ừm. Nói chung là mình, ờ, cãi cũng hổng lại nên thôi bỏ, nhịn. <chuckles> Nhường sếp đi, em, a, cho sếp nghỉ việc. <chuckles> Sếp cho sếp nghỉ làm sếp em. <chuckles>
À, ô kê. Nếu vậy thì, ờm Ờ, gì vậy? Trời đất ơi là trời. Nhưng mà kiểu, ơ, có có có thỉnh thoảng á, mình có những chuyện, à, không không phải từ sếp mà c từ từ những người khác, ví dụ như nhân viên hay là khách hàng nè, thì mình sẽ hay, kiểu, ơ, lấy điện thoại ra chơi, ơ, cái game tô màu.
Ừm, ừm. Ừm, đúng.

Ừ, ừ. Rồi đó thì, ờ, giả sử nha, mình, ờ, ờ, vẫn ăn uống, kiểu, cũng bình thường thôi, rồi tập thể dục, so với chuyện mình ăn uống rất là, ừm, tốt và tập thể dục
Ừm hứm. Ừm. Ừm. Ừm hứm, ừm hửm.
<giggles> thì cái nào sẽ tốt hơn? Kiểu
Vậy thì, à, mình nghĩ là tập thể dục sẽ tốt hơn, miễn sao là mình tập cho trong, ờ, đ đúng trong cái, a, quy định là là được chứ đừng có tập nhiều quá. Tập nhiều quá mà ăn ăn ăn ăn uống, mình ăn uống bình thường thôi cũng được, nhưng rồi sau đó kết hợp với vài bài tập nhẹ nhàng thì vẫn ô kê, vẫn có sức ờ, cải thiện sức khỏe nhiều đó chứ.
Ờ. Ừm, ừm. Ừm, ừm. Ờ, mình cũng nghĩ vậy. Ừm. Ờ. Ừm, ừm. Ừm, ừm. Ừm, mình thì khác một chút nha, mình nghĩ là ăn uống nó rất là quan trọng, đặc biệt là nếu như mà mình ăn sức ờ, cái đồ ăn mà không có tốt cho sức khỏe á, là mình thấy liền ngay lập tức luôn, đau bụng. <chuckles>
Ừm hứm. Ờ, ừ, <laughs> đau bụng, đặc biệt đặc biệt là ăn, ơ, bún đặc biệt là ăn bún đậu mắm tôm.
<laughs> Ảnh hưởng tức thì. Thì đó đó, ờ, ốc đồ các kiểu, thì mình nghĩ là đồ ăn nó sẽ đến trước cái việc ừm, tức là mình phải ăn uống nó hợp lý cái đã, rồi tập điều độ nữa, thì nó sẽ giúp cho sức khỏe của mình tốt, tại vì thức ăn nó tác động trực tiếp luôn, còn thể dục thì tác động lâu dài. <giggles>
<chuckles> Ừ, đúng rồi. Ừm hứm. Đúng rồi.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
Ừm. Đúng, đúng, đúng. Ừm. Ờ, đồng ý nha, đồng ý.